Oi. Então, eu estava querendo conversar um pouquinho, e tirar umas ideias, ou ouvir de de ou outra pessoa, né, colocar algumas coisas aqui fora da cabeça, porque
Uhum.
recentemente eu estou pegando um vários trabalhos. Isso é bom.
Uhum.
Só que eu não estou conseguindo, eu eu acho que não estou conseguindo me organizar entre esses trabalhos, sabe. E eu acabo, nessa sensação de não me organizar, eu acabo não fazendo muita coisa. E também com receio de tã
Uhum.
querendo fazer coisa demais acabou: "Ah isso vai ficar depois, ah, eu vou me esforçar demais". E aí porque acabo perdendo o foco. Será que você pode me ajudar?
Uhum. Claro, claro. Vamos lá, eu estou aqui pra ajudar sim. Eh, me conta pouquinho mais do que de que tipo de situação, né, você tem essa dificuldade de manter o foco. Você me diz que trabalha, que tem que trabalhar bastante e tudo mais. Eh, você trabalha mais, eh, com a parte mental, né, você trabalha com computador? Ou você trabalha mais com a parte física? Me conta pouquinho mais da sua rotina.
Então, eu trabalho muito no computador na verdade só no computador mesmo, e é que eu sou designer de experiência, UX Designer.
Uhum. Designer de experiência?
É. Então é isso que eu ia falar, talvez você nunca ouviu falar. Eh, eh, ele é mais conhecido como UX Designer. É.
Hum, o que que é isso, me conta! Ah, ok. Ok. Esse eu só não conhecia, da quas ah chamando assim, legal. Mas me conta pouquinho mais como é que é, o co o que que você realmente faz?
É. E <laughs> Então, eu a a ideia é f eh, tem uma pluralidade muito grande no no que eu faço, né. Mas a ideia é tornar um um programa ou uma interação dentro de um programa, dentro de uma de um aplicativo, o melhor possível, e ajudar o usuário a alcançar, ali, o objetivo dele. Então, tipo, falando assim, hã acho que dá para resumir bem. Só que ele exige ele tem várias etapas para a gente alcançar isso, né. Então, o designer de experiência, ele é uma das etapas, e aí eu sou designer de experiência, mas também sou product designer, que é o designer de produto. E aí vai desde o começo até entregar a tela.
Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Tá. Uhum.
E aí, por que que isso tudo é relevante? Porque eu tenho que analisar números pra entender quais tipos de usuários vão usar aquilo, eh, em quais momentos do dia. E aí
Uhum.
isso vai depois desencadeando uma série de ações.
Uhum.
Se fosse pra seguir só isso, tá ok, porque aí é uma li vamos dizer que é quase que uma linha reta, que às vezes precisa voltar um alguns passos e depois continuar de novo. E tá tudo bem, só que o problema é que, como eu trabalho como freelancer, eu faço isso em meio que em várias atividades por dia pra várias empresas diferentes. Então, em uma eu tô trabalhando lá no começo do processo, em outra eu tô trabalhando no meio, outra já tô mais para o final, além
Uhum. Hum, enten Uhum. E são produtos diferentes também, né, ou você sempre trabalha com o mesmo segmento pelo menos?
Perfeito é é exatamente isso são produtos diferentes. Tem um tem casos que são de uma escola online, tem casos que é de um banco digital, e aí tem casos que é pra uma prefeitura. Então são assim, assuntos totalmente plurais, assim, então, isso me faz, na hora de fazer aquele alt tab que a gente fala, né, mudar de assunto, eh, eu acabo, tipo ah, eu tá então eu preciso de tempo aqui pra mudar. Tem gente que faz isso com uma facilidade que mas e eu não. Se se você se eu tô trabalhando aqui na escola e alguém me pergunta sobre ali o assunto da da fintech
Uhum. Uhum. Uhum. Uhum, sim, aham. Uhum.
eu vou demorar um tempão até fazer a conexão das palavras, porque eu demoro, o tico e o teco demora pra fazer ali trocar as mesas, sabe.
Entendi. <laughs> Eu entendo não, é super natural realmente, né, porque é um trabalho que se que exige, uma atenção ao detalhe, né, e você de repente tem ali que você tá lidando com um tipo de persona, né, pra aquele projeto, de repente você muda pra outra persona, né. Então é realmente você precisa de muita atenção ao detalhe, né, pra pra trabalhar e aí é difícil mesmo, né, você sair de um e ir pra outro, assim, tão automaticamente, né. Eh, mas no comecinho você começou a explicar, né, qual era a sua situação, você me falou uma coisa muito interessante, você falou: "Ah, acho que falta um pouco de organização, né". Eh, eu acho que talvez a organização vá te ajudar a a a identificar as suas prioridades talvez de uma forma melhor, né Desculpa, eh, eu acho que se você conseguir de repente, eh, você acha que é uma possibilidade, isso é uma pergunta na verdade que eu tô fazendo, né. Você acha que é uma possibilidade você, eh, dividir esses projetos em partes do seu dia? Por exemplo de manhã você trabalha em um, à tarde você trabalha em outro, e de repente não sei se você trabalha também à noite, você tem um terceiro turno aí, né, eh, à noite você trabalha em mais um, teria essa possibilidade?
Perfeito. É. Uhum. Sim. Uhum. <laughs> Olha é interessante, né, como sozinho a gente não não pensa em coisas que parecem tão tão simples, né, e com a com a sua pergunta realmente abriu ligou aqui umas lanterninhas na minha cabeça, não foi nem acendeu umas luzinhas, igual a lanterna e colocou um foco aqui, porque realmente faz todo sentido, eh, não assim, não tem problema eu acho que seria até mais fácil ver, e eu não sei porque eu não fiz isso até hoje, acho que é porque a gente não conversou é claro, mas, eh eh, que agora falando aqui com você faz todo o sentido, o problema é esse, eu eu deixo tudo aqui na vamos dizer, assim, na minha mesa, no meu computador, tá tudo aberto ao mesmo tempo, então eu fico esperando ter a ideia maravilhosa pra cada um deles.
Hum. Ah que legal isso. <laughs> <laughs> Uhum.
Ah, junto, sabe, então então eu olho para já pensando no outro e depois eu quero resolver aquilo, vejo um problema vejo uma solução
Tudo junto.
mas se talvez eu separasse eles por por um tempo específico, né, talvez seria mais mais eu conseguiria fazer alguma coisa.
É, até nem nem não digo nem as não não precisa ser essa divisão como eu disse, né, de manhã, tarde e noite, mas de repente você faz assim olha eu vou trabalhar 1 hora nesse, né, aí você faz intervalo, aproveita, né, porque não se pode mesmo, né, trabalhar tanto tempo sem levantar da frente do computador e tudo mais, então você aproveita essas pausas que você tem que fazer de 10, 15 minutos a cada 2 horas, vamos dizer assim, a cada 2 horas você faz uma pausa aí de 10, 15 minutos, aí você aproveita e troca de projeto, né, você faz ali exercício de respiração, você dá uma alongada, vai olhar um pouquinho, né, longe, o olha pro horizonte porque a gente fica muito focado na frente do computador, acaba, né, hoje em dia a gente já sabe tá tá comprovado cientificamente que muita gente tem miopia por causa disso, né, de ficar muito tempo na frente da tela, né, então, eh, faz esse exercício, assim, de, eh, aquela respiração, assim sabe, aquela respira 4 não inspira 4, segura 4 e expira em 8, sabe, faz o seu alongamento, eh, levanta pouquinho, anda, nem que seja na sua própria sala aí, né, dá uma andadinha, estica as pernas, faz a aquele exercício sabe de ficar na ponta do pé e abaixar o pé pra ajudar na circulação da perna, eh, porque aí, você aproveita tudo isso aí, pra desligar daquele outro projeto que você estava fazendo, e começar de novo um outro, né, fazer essa pausa, se delimitar muito bem essa pausa, sabe.
Hum. Sim. Sim. Ah legal. Hum. Uhum. Sensacional. Olha realmente, me faz todo o sentido, e tem e tem coisa aí que que é até poético, né, porque, eh, eu vou respirar e fazer esse e quando você falava eu já fazia aqui viu? <chuckles> E eu vou respirar e aí eu vou oxigenar e e e dar mais ah, espaço também aqui pra para as ideias também né, e e até pra
Ah, que legal. <chuckles> Uhum.
Uma tranquilidade maior. Eu já consigo perceber realmente que isso vai ajudar, e e faz sentido, né, eh mas ai eu estava pensando também
Ai que bom.
Eu queria um jeito porque será que é possível a gente organizar isso? É porque então, a gente está falando de trabalho até agora, né. E aí só que eu também tenho um filho pequeno, na verdade é bem novo tem 3 meses.
Uhum. Hum. Olha, que legal. Parabéns.
Obrigado. Então eu queria também participar mais sabe, então tal e aí com tudo que a gente está falando aqui eu consigo ver as possibilidades que é não perder porque eu perco muito foco do também do trabalho porque eu quero toda hora ir lá ver ele ver como que ele está, o que que ele está fazendo, eu trabalho de casa.
Uhum. Ah Ah, mas é é natural, né? Imagina você é um pai é um pai fresco agora, né, acabou de de virar papai é super natural isso acontecer mas, eu tenho certeza que você logo mais você vai conseguir organizar isso, pra você também dar atenção ao seu filho, né? É importante também, é uma parte muito importante da vida, a sua vida pessoal, né?
<chuckles> Sim. Sim, é. É isso mesmo, e é por isso que eu tava falando até porque eh Com isso tudo eu sinto que separando esses tempos e fazendo esses exercícios, eu tenho também a possibilidade de criar uma rotina para ir lá, né, criar essa desculpa para ir lá ver ele, para estar com ele uns minutinhos e isso vai me ajudar a resetar a cabeça, né. A a mudar ali o foco também depois para o assunto novo.
Claro. Uhum. Sem dúvida. Nossa, sem dúvida nossa não tem coisa melhor do que, sabe, pegar seu filho ali no colo né, fazer um carinho nossa é é a pausa perfeita, não é?
É, é com certeza. E e e eu estava fazendo várias pausas, por isso que eu estava perdendo o foco e e meio que desregrado, né, tipo, eu sentia vontade de ir lá e e eu ia até ele Era muito no comecinho também, né, agora já tem 3 meses ele já tem evoluído melhor a a minha esposa já tá, eh, tendo mais também chance de fazer outras coisas, né, porque ele já consegue ele não fica exigindo colo o tempo inteiro, então é uma coisa que aos poucos a gente está se adaptando. Mas eu eu sinto que eu perdia muito foco por causa disso, porque eu saía muito da minha mesa também e e eu só percebi isso aqui conversando com você. Interessante, né?
Uhum. Uhum. Sim. Claro. Aham. É, e no momento que você souber que oh, em 2 horas você vai ter aquela pausa de novo, você acaba, eh, não ficando ansioso, você vai falar: "Ai não não fui ainda vê-lo, vou lá vê-lo, tal", eh, de repente você fica menos ansioso sabendo que tem ali, né, o seu o seu cronograma que daqui 2 horinhas você vai lá, dá uma olhadinha nele vai dar um beijinho lá nele, segurar ele um pouquinho no colo se for possível, né. E aí não fica não não vai acabar, eh eh eh te saindo do seu horário, né? Isso é importante também, você criar uma rotina, até para o seu filho também é importante, né, ele saber que existe essa rotina em casa até pra ele se desenvolver melhor, né, isso é muito importante também para o bebê.
Uhum. Sim. Verdade. Poxa, verdade. Olha, eh eh, sempre sempre que eu que eu penso, né, que eu não estou resolvendo um problema, é sempre melhor falar e dessa vez, eu sinto que fo melhor do que falar foi te ouvir. Você trouxe ótimas dicas aqui. Eu tô eu já tô animado. Eu eu já fiz algumas coisas que você falou enquanto a gente conversava, e eu vou fazer outras assim que a gente que a gente acabar a nossa conversa. Muito obrigado, viu?
Ah que bom! Ah, imagina eu que agradeço obrigada por compartilhar a sua história, parabéns por se por ser esse paizão aí, né, é importante realmente fazer parte da vida do seu filho, né. E você conseguir, eh, com isso também fazer suas pausas, conseguir trocar, né, de de projeto aí sem perder seu foco, está bem? Estou torcendo pra que fique tudo bem, que dê tudo certo.
obrigado. Ah eu também. Muito obrigado, então. Tchau, tchau.
Obrigada, até uma próxima, tchau, tchau.